Aynen. İii, yani, böyle yapabilirdim. Bunu öğrendim bu olay vesilesiyle, bu şekilde. Çünkü birazcık daha kendini güvene almış oluyorsun. Eee, 2'ncisi e, paramı da, hep, eee, dijitalde, işte, ııı, çevrim içi bankalar falan var Evet, kesinlikle. Bir, böyle, yanında ö ö özellikle gece kulübüne giderken birazcık daha kendini kaybedebileceğin ortamlarda, eee, böyle şeyler
Hı hı. Özellikle yurtdışındayken, değil mi? Evet. Fazladan dikkatli olman gerekiyor o öylesine ortamlarda. Ez
Evet. Çünkü olabiliyor böyle şeyler. Çok doğal.
Eee, i başka bir yakınının da başına geldi mi mesela bu yoksa ziç A! hadi bakalım. <chuckles>
Evet. <chuckles> Eee, garip bir şekilde aynı yerde. <laughs>
A, ye <chuckles> Ya, bak bu bu noktaları birleştirince hırsız çok uzakta olamaz gibi geliyor ama.
Eee, iii, yani, büyük ihtimalle or o gece kulübünden biriydi. A çünkü arkadaş çevremizden olabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Çün çünkü kız arkadaşım Evet, kız arkadaşım bayağı yüklü miktarda para kaybetti. Eğer bizim arkadaş çevremizden biri olsaydı bunu mü mutlaka ki fark ederdik.
Hırsız oraya su yolu yapmış belli ki. Yok artık. Yani, d o ne kadar kayd kaybetti bu arada?
Onunki yaklaşık 250 ile €300 civarındaydı. Eee, cüzdanı komple gitti. Kartları falan her şeyi gitti.
Hadi ya. Kötü olmuş bak bu. İşte, senin iyi durumun, çakmağın gitmiş belki ona üzülmüşsündür ama, yani, uçak biletini kurtardın €10'dan da sıkıntı yok ama çakmağın gitti senin.
<chuckles> Ay, çakmak da Atatürk çakmağıydı ama ya. Yurt dışında nerede bulacaksın öyle çakmak? O da özel bir çakmaktı aslında.
Ya, görüyorsun işte. Doğru söylüyorsun. O yüzden, ııı, s seni daha fazla etkilemiş. €300'nun burada esamesi okunmaz diyeceğim ama inanan olmayacak. Eee, o arkadaşın yine bari hadi sen yapamamışsın ama o arkadaşının başına geldiğinde o gidip, eee, güvenlik kameralarına falan baktı mı?
Manevi olarak çok etkiledi. <chuckles> Evet, beraber gittik.
A, çok güzel. E, bir şey bulabildiniz mi peki?
Emm, ona tek başına, işte, güvenlik kameralarını izlettireceklerini söylediler. Eee, onun gittiği saatte de benim, eee, kursum vardı. Ben onunla beraber gidemedim. O başka birisiyle beraber gitti. Ondan sonra da, eee, zaten o 2 gün sonrasında geri dönecekti. Görüşemeden geri döndü.
Tamam. Tamam.